ये आपको बताऊँ, मैं एक ना बहुत अजीब-सी चीज़ मुझे लगती है। अजीब-सी क्या कह लीजिए कि होता नहीं है कि ना, बहुत ही वाहियात या भद्दा-सा कुछ बोला जाए, तो ना, ये देखिए, मेरे साथ ऐसा हो रखा है। मेरे को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अनुभव है कि मैं खासकर, देखिए, घर में होऊँगा ना, तो मुझे माफ़ी मान माँगने में इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है, जैसे पता नहीं, एक कह लीजिए, मुझे जैसे पत्थर तोड़ने हों या कोई पहाड़ चढ़ना हो। क्योंकि देखिए, इसके पीछे का भी कारण यही है मेरे साथ कि मेरे घर में ना, ये जैसा होता था कि अगर मेरे से कुछ छोटी-सी भूल हो जाती थी, तो ना मेरे को मतलब ऐसे दसियों बार बोला जाता था कि, "तुमने ये भूल करी, तुमने ये भूल करी। तुमने जो है, मतलब ऐसा कर कैसे दिया?" है ना? आप लोग समझ पा रहे हैं कि देखिए, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देखिए, कोई मैं ना मतलब मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ कि मैं कोई भूल नहीं कर सकता हूँ। आप कहोगे कि ना, मेरे से देखिए कई बार भूल हुई, पर उसकी वजह से जो है, मतलब मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रखा है कि जो कि मतलब मुझे खुद को दिल से बहुत बुरा लगता था और है ना, मतलब आप कह लीजिए एक तरीके से कि अगर मैं कुछ गलती करूँ, तो मुझसे ये उम्मीद रखी जाती थी कि ना, मैं दसियों बार माफ़ी माँगूँ। पर अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसी भूल कर देता था, जिससे मेरी अ, होता नहीं, मेरे आत्मसम्मान को या हो कह लीजिए, मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचती थी, तो कभी मुझसे कोई माफ़ी माँगने भी नहीं आया और अगर मैं माफ़ी माँगने के लिए कहता भी था, तो मुझे ये कहा जाता था कि, "नहीं, तुम अ अ, छोटे हो, तो छोटेपन के पजामे में रहो।" है ना? "इतने बड़ों वाली बातें मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई?" तो ना, ये चीज़ मतलब मुझे बहुत बुरी लगती थी। तो अभी मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या करना चाहिए। मैं घर के अंदर, देखिए, आज भी माफ़ी माँगने में बहुत हद तक असमर्थता महसूस करता हूँ और पता नहीं, अगर मुझे कहा जाए ना, मेरी गलती भी हो, तो भी मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं माफ़ी नहीं माँगना पसंद करूँगा। आप कृपया करके मुझे कुछ सलाह दीजिए कि ताकि जो है, एक बार को देखिए, मैं अपनी गलती जो है, खासकर घरों की बात की जाए, अगर मेरे पे ग मेरे से घर में कुछ भूल होती है, तो देखिए, मैं उसको जो है, मान सकूँ और अगर देखिए, कभी कोई व्यक्ति मुझसे माफ़ी माँगे, वैसे देखिए वैसा होता नहीं है, तो मैं उनको भी माफ़ कर सकूँ। कृपया म अ, मेरी सी सहायता करें।
जी। जी। जी। जी। अ, जी, बिल्कुल। अ, म मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूँगा कि आप मुझे इस क़ाबिल समझे कि मैं आपको सलाह दे सकूँ। अ, सबसे पहले मैं आपकी स्थिति को अच्छी तरह से जानना चाहूँगा इसलिए मैं अ, थोड़ा इसको गहराई से जानने के लिए कुछ आपसे और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, कि जैसे आप बोल रहे हैं कि जी ज़रूर एक मानसिक रूप से ये काफ़ी ये अंदर से घात-सा जैसा रहता है कि आपको कोई बार-बार कोसे, कि आपको माफ़ी माँगना पड़े या कुछ। इस प्रकार से तो ये मैं अ, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये किस प्रकार की गलती आपसे हुई करती थी, जिसपे आपको बार-बार माफ़ी माँगने के लिए मज़बूर किया जाता था? या मतलब आप आप वो गलती जानबूझकर करते थे? या आपसे मतलब प अ अंज अं जानबूझकर नहीं मतलब किसी भी प्रकार से अनदेखी में हो गया हो जाता था?
जी। उम्म, मे फ ये कह लीजिए कुछ भी हो, देखिए मेरे से भूल अनजाने में होए या कह लीजिए है ना, कि कह लीजिए जानबूझ कर के हो जाए। मेरे को मतलब ऐसा अनुभव हो जाता था मुझे जो है बार-बार ऐसा एहसास दिलाया जाता था, जैसे कि मैंने पता नहीं कुछ है ना ऐसा गुनाह कर दिया कि पता नहीं क्या, क्या ही उससे नुकसान हो गया, आपको मतलब बताऊँ एक बार का किस्सा। ये था कि ना मेरे को अभी भी याद है, मेरे जब है शायद हाँ, विज्ञान का विषय था मेरे उसमें बहुत कम अंक आए थे। तो देखिए मैंने अपने परिवार में सच बता दिया कि जो है मेरे इतने अंक आए हैं, मैंने कोशिश पूरी करी पर देखिए मैं अच्छे अंक नहीं ला पाया। आप कहेंगे कि जो है उस दिन मेरे को अभी भी याद है मुझे जो इतनी डाँट पड़ी थी, मुझे इतनी गालियाँ दी गई थीं, कि मतलब बिल्कुल होता नहीं है कि ना मैं अगले दिन जब विद्यालय भी गया था ना तब मैं बिल्कुल आप अ, मतलब समझ सकते हैं कि देखिए मैं बस तब 15 साल का था और ना मैं बिल्कुल छत के पास ही खड़ा हुआ था। मतलब समझ सकते हैं देखिए मेरे मन में क्या विचार आ रहे होंगे, पर पता नहीं जैसे-तैसे करके जो है मैंने खुद को रोक लिया। और आप कहेंगे कि, है ना मतलब इस छोटी सी भूल के लिए कि देखिए मैंने सच बोल दिया कि ना मेरे कम अंक आए हैं, इसके लिए जो है मतलब मुझे इतनी ज़्यादा सज़ा मिली कि जो है घर पे हर कोई मेरे से बिल्कुल होता नहीं है देखिए सीधे मुँह बात ही नहीं करने लगा। और आप कहेंगे देखिए एक बार ऐसा भी हो गया, कि ना मतलब देखिए विद्यालय में ये हुआ कि जो है कुछ लड़के जो है मतलब अ, जो है न मेरी बड़ी बहन उनके ऊपर कुछ टिप्पणी करने लग गए। जो की होता नहीं कि थोड़ी सी बुरी वाली बात जो होती है, वो वैसे शब्द में बोलने लग गए। आप कहेंगे तो एक बार को जो है मतलब मेरा मैं देखिए घबरा सा गया, घबराने के भी पीछे देखिए ये बात थी वो ना दो लड़के थे बिल्कुल और कह लीजिए है ना जिनका मुझसे कद और काठी दोनों ही बहुत अच्छे खासे थे वो। तो ना बहुत तब पता नहीं जो बात थी बाद मेरी बहन को पता चली, तो बाद में जो है मतलब उन लडकों ने जो मेरी बहन थी उनसे माफ़ी माँगी। और आप कहेंगे जब ये बात मेरे घर पर पता चली तब है ना, मेरी माता जी मतलब इस बात को 10 बार गाये चली गई कि जो है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं, तुमसे य तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और अब कहेंगे देखिए अंत में आकर मैंने ये कह दिया कि आप मुझे जीने देंगे या नहीं जीने देंगे, तब आप कहेंगे वो कुछ नहीं बोलीं। तो मतलब देखिए ये है ना देखिए भूल तो व्यक्ति से ही होती है ना, तो आप देखिए मौक़ा तो दीजिए एक बार।
जी। जी। जी, जी ये सुन के तो काफ़ी ये चिंताजनक विषय था और साथ-साथ एक प्रकार से मैं समझ सकता हूँ कि आप काफ़ी सदमे से जैसा महसूस करते थे क्योंकि को कोई भी उस 15 साल के बच्चे को अगर इतना दबाव आएगा तो ज़रूर-ज़रूर वो अपने आप को एक अकेला महसूस करेगा, ये तो बात सही है। अ, इस बात को मैं और गहराई से जानना चाहूँगा जैसे आप क्या मतलब आपके माता-पिता ऐसे क्या करते थे या कोई ऐसा दोस्त या कोई बाहरी व्यक्ति जो इस प्रकार से आपको बार-बार डांटा करता था या आपकी इस आज के आजकल के जीवन में कोई ऐसा पहलू है जो आपको वो पुराने समय याद दिलाती है? जिसकी वजह से आज आपको फिर से मुझसे ये बात करने का अ, ज़रूरत पड़ा क्योंकि अ, आप जहाँ तक मुझे लगता है आप बड़े हो चुके हैं तो समझदार भी हो चुके हैं। तो फिर भी मतलब क्या आपको मजबूरी आई की आपको मुझसे ये सब बताना पड़ रहा है?
जी। ये देखिए, बहुत तक अभी ये भी कारण है कि है ना देखिए जैसे मैंने आपको ये जो अपनी सब बात बताई तो देखिए ये होता नहीं कि अ, आपने जैसा कहा देखिए बिल्कुल सही कहा मैं अब देखिए बड़ा हो गया हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं देखिए जो ज़ख्म होते हैं वो भी मेरे दिल में मतलब एक बार कोई ऐसी हैं जैसे कि वो कल की ही बात है। और जो भी सारी बातें मैंने आपको बताई उन बातों को भी देखिए कुछ वर्ष हो गए हैं। पर उनका जो भी भय अ, उनका जो भी है ना मतलब जो दर्द-सा था वो अभी भी देखिए मैं अपने दिल में महसूस कर पा रहा हूँ। और अ, बहुत तक देखिए मेरे को ऐसा नहीं लगता कि न मैं भले ही बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि देखिए मुझे दर्द आज नहीं मिल सकता है। हो सकता है कि जो व्यय जो घटना मेरे साथ सालों पहले व्यतीत हुई है वो एक बार दोबारा से हो जाए। और बहुत तक देखिए है न कि मेरे को अब मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे उसका सामना करना आना चाहिए। पहले देखिए मैं सामना नहीं कर पाया क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी। पर अब मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक बार कोई जो है मतलब मुझे कोई है न अनुभवी व्यक्ति जो है मतलब मुझे सलाह दें। और कोई ऐसा मतलब उपाय निकाल के दें कि अगर भविष्य में जो है कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि जब है न मतलब कोई व्यक्ति जो हो मेरी गलती के ऊपर मुझे ऐसे ताने मारता रहे। तो मतलब मैं कुछ ऐसा करूँ कि अगली बार जो वो भूल मुझसे न हो या है न कुछ ऐसा हो जाए कि जो भी व्यक्ति मुझे ताने दे रहे हो वो मेरे को ताने ही न दे पाएँ कुछ ऐसा मैं उत्तर-सा दे सकूँ।
जी। जी, जी, मैं आपकी परिस्थिति अच्छे से समझ सकता हूँ। अ, आज के समय में ज़रूर आपके रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारे ऐसे दोस्त बन रहे होंगे। तो क्या मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब अभी भी आप आपके कोई ऐसे दोस्त हैं या कोई ऐसे परिजन हैं अ, या साथ-साथ आपके सहपाठी या आपके दफ़्तर के ऐसे कोई मित्र, जो व आपको कुछ इस प्रकार से अम, कोसते हैं या अ, कोई और है, जो मतलब अभी भी करता है? अगर ऐसा नहीं है, तो फिर अच्छा है।
जी, जी। हाँ, देखिए, अभी मेरे इतने ज़्यादा तो मित्र नहीं है। हाँ, बस अ, ये कह लीजिए कि जो भी मित्र है ना, 1-2 या 2-4, आप जो भी कह लीजिए, वो देखिए भगवान की दुआ से मैं मतलब ये कह सकता हूँ कि ये एक बार को जो है, मतलब ऐसी हैं कि देखिए, अब मुझसे कभी भूल भी होती है, तो देखिए, मतलब है ना, मतलब एक मित्र तो मतलब ए मेरी ऐसी हैं कि मैं बिल्कुल खुले दिल के साथ उनको मतलब ये बता सकता हूँ कि, "देखिए, मैंने ऐसे-ऐसे कर दिया, अब मुझे बताइए, मैं क्या मुझे यहाँ पर करना चाहिए?" और देखिए, वो ना मतलब बिल्कुल अपना भाई समझ कर के मुझे सलाह देती हैं और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आप कहेंगे कि हाँ, देखिए, पहले एक मित्र थे मेरे, जो कि बिल्कुल जैसा आपने बताया ना, कि बिल्कुल वैसे ही थे। मतलब कुछ भी हो जाए, अगर मैं कुछ भूल करूँ, तो मतलब दसियों बार गाएँगे और आप कहेंगे सालों पहले जो है, मेरी उनसे मित्रता टूट चुकी है और अभी भी देखिए, वो मुझे मिलेंगे या अगर मतलब होता है ना, कई बार देखिए आमना-सामना अगर हो जाए, तो मैं, देखिए, बिल्कुल उनको नज़रअंदाज़ कर दूँगा और मेरे सा मेरे को पता है, देखिये, वो भी नज़रअंदाज़ कर देंगे। क्योंकि मुझे अ, देखिये, ऐसा लगता है कि जो कुछ बातें होती हैं ना, उनके उनकी जो चोट होती है, वो सीधे आपके दिल को लग जाती है और देखिए, मेरे जो दिल पर है, बहुत-सी चोटे लगी हुई हैं ऐसी लोगों के बर्तावों द्वारा, जिन अ, जिनके बारे में मुझे लगता है, वो ना कभी बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएँगी।
जी। जी, जी। बिल्कुल अ, मैं समझ सकता हूँ आपको। इतना चोट और सदमा अभी तक का आपको याद दिलाते रहता है और ये काफ़ी दुखद है कि मतलब अगर आपको फिर से ऐसा महसूस करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं बताऊँ, तो अ अ, आप जीवन के इतने आगे स्तर पे आ चुके हैं, तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि देखिए, पुराने समय में बचपन की जो सदमा होती है, वो तो पूरे जीवन भर रहता स रहता है। तो जो आपके साथ घटित हो गया, ये अच्छा है कि आप उस समय को झेलते हुए, आज इस स्तर इस स्तर पे पहुँच चुके हैं कि आप समझदार हो सकते हैं अ, हो गए हैं कि मतलब वो उतनी बड़ी बात नहीं थी आप आज के लिए। तो मैं आज के लिए यही बोलना चाहूँगा कि <clicks tongue> आप ऐसी मित्र और ऐसे दोस्त को अ, अपने अ, अपने वे जीवन में जगह दीजिए और उनको सलाह लेने के लिए आप तत्पर रहिए, जो आपको आपको समझती हो, जो आपकी भावनाओं को समझते हों, तो उनके द्वारा आप न की गई जो प्रश्न है आपके या वो जो सवाल खड़े करते हैं या आपको ग गलत मार्ग हो, तो आप उसको सही रास्ता दिखाते हैं, तो उस प्रकार का उनको आप स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अन्य कोई व्यक्ति ज जो आप से आपको उतने अच्छे से जानता नहीं है, तो अगर आपको कोई सलाह दे, तो एक बार ज़रूर उसे सुनिए। लेकिन उसको मतलब अगर आपको वो कोई बार-बार कोसे, तो उसको एक प्रकार से नकार ही दीजिए या उन लोगों से मतलब कोई मतलब ही ना रखें जीवन में, तो अच्छा है। अ, ख़ासकर अगर आपको काम के सिलसिले में ऐसा कुछ ऐसा दबाव आता हो, तो ज़रूर मतलब आप एक कोशिश कीजिए कि एक आप अ, ऐसी जगह आप अ, काम देखें कि जहाँ पे आ आ आपके मूल्यों का आदर किया जाता हो, आपकी भावनाओं को आदर किया जाता हो और म गलती तो सबसे होता है, ये तो मेरा ये इंसान की फ़ितरत है। तो ग गलती सु सुधारने का मौका सबको मिलना चाहिए, ना कि उसे कोस के बार-बार उसको अ, मानसिक रूप से उसको आह आहात आहत पहुँचाना चाहिए और साथ-साथ में ये भी मैं आपसे आग्रह करूँगा कि देखिए, अगर सच में आपसे कोई को बड़ी गलती हो, तो ज़रूर उ उस गलती को ज़िम्मेदारी के साथ स्वीकार करने का आपको क्षमता रखना चाहिए। अ, बहाना बहाना मतलब बनाना किसी भी अ अ, तरह से वो आदरपूर्ण नहीं होता है, वो आपको और अ, न गड्ढे में ढकेलते रहता है और साथ-साथ एक ज़रूर अ, काम कीजिएगा कि आपका जिसके जिसके साथ भी रिश्ते हों, उसको अ, अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। आपस में जो भी है, चीज़ें साफ़ सु सुथरा रखिए और लगातार एक अ, विशनीय विश्वसनीयता की तरफ अपना व्यवहार बढ़ाते हुए, उस उस दिशा में कदम उठाइए। और साथ-साथ ये भी है कि शर्म अ, या डर कर काम करना या मतलब किसी के दबाव में काम करना, एक जो होता है, आपकी रचनात्मकता और साथ-साथ आपके अंदर के इंसान को भी ए चोट पहुँचाता है, तो किसी न किसी प्रकार से मतलब अ, आप उन सब चीज़ों से आहत हो के मतलब एक प्रकार से अ, मानसिक रूप से आपके अंदर दबाव भी आ जाएगा। और एक प्रकार से आप अपने जीवन में पीछे भी कुछ हद तक महसूस करने लगेंगे कि आपको काम करने का मन नहीं करेगा। तो यही मेरा एक सलाह रहेगा कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान से सुनिए, कोई कोई बात करे या कोई आपको गलती दिखाए, तो ज़रूर एक बार सुनने का प्रयास कीजिए, अगर उस इंसान विश्वसनीयता है। अन्यथा है, तो उन्हें नकार दीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए।
हाँ जी। जी। हाँ जी। हाँ जी। जी। जी। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो है, मतलब मुझे इतनी ज़रूरतमंद सलाह दी और आपने जो मेरी सिम्पल सी सभी समस्याओं को इतना गौर से सुना, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो भी समस अ, जो आपकी जो आपने जो भी मुझे सलाह दी, उससे मेरी समस्याएँ हल हो पाएँगी और आपका दिन बहुत शुभ हो। धन्यवाद फिर से।
जी, जी। मैं भी आशा करूँगा कि आप मेरी बातों पे अमन करेंगे और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मुझे भी अ, आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा बात सुना। आपका दिन शुभ हो।